जी, मैं अपनी अ, जो मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें मनोरंजन के लिए समा समय नहीं निकाल पाती हूँ। और काफ़ी बार जो मेरे अ, दोस्त हैं, वो मेरे से नाराज़ भी हो जाते हैं की तुम हमारे साथ मूवी देखने नहीं जाती हो या कहीं घूमने नहीं जाती हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे पास समय नहीं है और अगर मैं उनके साथ कहीं घूमने जाऊँगी तो उसमें मेरा समय और भी ज़्यादा व्यर्थ हो जाएगा। और वहाँ 3-4 घंटे घूमने से अच्छा है मैं उसमें अपनी अ, पढ़ाई कर सकती हूँ या अपने घर के कुछ काम कर सकती हूँ, ये सब सोच के मैं उनके साथ नहीं जा पाती हूँ। मेरा मन बहुत करता है जाने का लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे 4 घंटे मेरे खराब हो जाएँगे, तो इससे अच्छा कि मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ लेकिन फिर कहीं न कहीं अम, मुझे अ, बोरियत भी फ़ील होने लग जाती है की अ, मैं मनोरंजन नहीं कर पा रही हूँ या कोई एन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ ज़िंदगी में। इसी के सिलसिले में आज मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ कि मैं, कैसे समय निकालूँ मनोरंजन के लिए और मुझे क्या करना चाहिए इसके
जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा हूँ, और आप आप भी अपनी बातों को बहुत खुलकर मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि, जैसे कि आप अपनी दिनचर्या में आपको लगता है कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं, तो आप आमतौर पर आप, दिन में आप, दिनचर्या में आपको कितना आपको समय लगता है कि आप आपको लगता है कि मैं यहाँ पर उस मेरा समय यहाँ पर फ़्री है तो मैं कुछ कर सकता हूँ? तो आपको आपकी कितनी आपको फुर्सत मिलती है दिनचर्या में आप क्या आप बता सकते हैं?
हुँ। जी, जी, मैं बताना चाहूँगी आपको कि अ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने कामों के बीच में। अ, अब जैसे अगर मैं अपनी दिनचर्या का थोड़ा-सा आपको विस्तार में बताऊँ, तो अ, मेरा सुबह से शेड्यूल अपना चालू हो जाता है और मुझे पढ़ना भी होता है और मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की अ, तैयारी कर रही हूँ। तो जिसके सिलसिले में मुझे अपने मॉक टेस्ट लगाने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने होते हैं और अ, सेल्फ़ स्टडी भी जो भी है, जो मेरे नोट्स है, उससे मुझे पढ़ना होता है। तो मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं अ, बच पाता और बाक़ी अ, मेरे घर के काम अलग से और भी रहते हैं। बाक़ी हाँ, मैं मतलब बीच-बीच में जैसे मैंने 1 टेस्ट लगाया उसके बाद मुझे 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता है, तो थोड़ा मैं अपना मोबाइल चला लेती हूँ या मैं कुछ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं और कुछ काम कामों में लग जाती हूँ जैसे मुझे घर के कामों में भी लगना पड़ता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 1-1 घंटे के लिए फ़्री हो पाऊँ, हाँ 5-10 मिनट का टाइम निकाल पाती हूँ, लेकिन जैसे मैं और अ, उन 5-10 मिनट में मैं मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ उससे मनोरंजन हो जाता है लेकिन अगर मैं घर के बाहर निकल के कहीं घूमने की बात करे या मूवी देखने जाने की बात करे, तो वो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है।
जी। जी, जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। और कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें आमतौर पर अ, रोज़ाना ज़िंदगी में होती ही रहती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप, जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है, उनमें आप कौन-कौन सी गतिविधियाँ ऐसी हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? कि कहीं न कहीं हम देखते हैं कि हमारी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं कि जिसके हमारा मन शांत हो जाता है या हमको आनंद मिलता है उस चीज़ से, तो और मन हल्का महसूस होता है। तो क्या आपकी कोई ऐसी खास त अ, चीज़ें हैं जिससे आप ऐसा समय का एहसास करते हैं कि सब कुछ आप भुलाकर उन चीज़ों पर आप ध्यान देते हैं? क्या आप अपनी गतिविधियों के बारे में बताएँगे?
अ, जी। ऐसा अ, शायद होता है जब मेरा एग्ज़ाम वग़ैरह नहीं होता है, परीक्षाएँ नहीं होती मेरी। और अ, जैसे अ, म मैंने आपको पहले बताया कि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करती हूँ। तो अ, मैं बैक टू बैक मेरे एग्ज़ाम अ, होते रहते हैं। बाकी हाँ किसी अ, परीक्षा के लिए जैसे टाइम है, 3-4 महीने हैं, तो उसके बीच में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा पार्क में जाऊँ और वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करूँ अ, सबसे मिलूँ, जाके अपने दोस्तों के साथ समय निकाल के मिलूँ और उनके साथ मैं मूवी देखने जाऊँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन अभी इस बीच ना 1 डेढ़ महीने से ना मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूँ, जिसकी वज़ह से मेरे और मेरे दोस्तों के बीच काफ़ी अनबन-सी रहने लग गई है। और अब तो ऐसा हो गया है कि उन्होंने मेरे से पूछना ही बंद कर दिया है। उनको लगता है कि वो मेरे से कुछ भी पूछेंगे और मैं उसके लिए मना कर दूँगी। तो वो लोग अपना प्लान बनाते हैं और वो लोग अकेले चले जाते हैं, मुझसे पूछते भी नहीं हैं।
जी।
जी।
जी, जी, जी, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। और इस पर मैं कुछ विचार करने से पहले, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। और इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहूँगा। तो क्या आप बताएँगे कि अ, कि जैसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है और उसमें कहीं न कहीं हमारी ज़ि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं। तो क्या आप ज़्यादातर समय ले ले ले पाती हैं इन चीज़ों में कि जिस वजह से आपके जो मनपसंद काम हैं, या आराम के लिए आपको समय निकालना, उसके लिए आपको मुश्किल होता है? या अ, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं इन ज़िम्मेदारियों को निभा पाऊँगी? तो सबसे ज़्यादा आप किन चीज़ों में व्यस्त रहते हैं?
जी, वैसे तो अ, मेरे पास ना बहुत अ, ज़्यादा ही ज़िम्मेदारियाँ हैं मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अ, मैं न मुझे घर के जैसे मैंने बताया आपको मुझे घर के कामों में अ, हाथ बटाना होता है और सुबह मेरा जो अ अ, शुरू होता है वो घर के कामों से ही शुरू होता है। और अ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है काम करने वाला। मुझे घर का पूरा खाना वग़ैरह सब कुछ करना होता है, क्योंकि अ, मैं एक शादीशुदा अ, स्त्री हूँ और मुझे घर के अ, कामों में बिल्कुल हाथ बटाना पड़ता है। बाकी सब कुछ करने के बाद मैं अपने अ, परीक्षा की तैयारी में लगती हूँ। बाकी उसके बाद फिर मैं, जैसे मैंने टेस्ट एक लगाया उसके बाद जो भी अ, थोड़ा-सा मैं ब्रेक लेना चाहती हूँ ना, उसमें मैं घर के काम में ही लग जाती हूँ। फिर मैं घर के काम थोड़ा-सा निपटा के आई, फिर से मैंने एक सेशन ले लिया एक क्लास ले ली, उसके बाद मैं फिर से घर के कामों में लग गई। तो इस तरह से मैं कर पाती हूँ। बाकी हाँ, आप अगर ये मान के चलिए कि मैं आधा घंटा या 1 घंटा सोचूँ कि मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती हूँ या लेट जाती हूँ। तो अ, वो मेरे से नहीं हो पाता और मेरा मन बहुत होता है कि मैं 1 घंटा सो लूँ या एक पावर नैप ले लूँ। लेकिन नहीं हो पाता वो उसमें थोड़ा-सा मुश्किल होती है। और अगर मैं लेटती भी हूँ, तो मुझे याद आता है कि मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ना है। तो मेरा ध्यान उस तरफ चला जाता है और मैं तनाव में ज़्यादा रहने लग जाती हूँ उसकी वजह से।
जी। जी। बिल्कुल, कहीं न हम देख पाते हैं कि अ, ज़िम्मेदारियाँ कारण होंगी मनोरंजन करने में कहीं न कहीं कमी दिख दिखाई देती है। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जैसे आप अकेले अकेले आप मनोरंजन करना आपको ज़्यादा पसंद है? या फिर किसी दोस्त परिवार के साथ? आपको मन मनोरंजन करना आपको क मतलब कैसे पसंद है कि साथ रहकर आप दूसरों के साथ रहकर आप मनोरंजन करना चाहते हैं? या आप अकेले में ऐसे अ, आपको मनोरंजन करना पसंद है?
हुँ। उ, जी। जी, अगर मुझे समय मिले, तो अ, मैं मुझे अकेले में भी अ, मैं आराम से जैसे मूवी देख सकती हूँ या अ, आज अ, इतनी सारी वेब सीरीज़ आती हैं मैं वो देख सकती हूँ। और मुझे वो भी पसंद है कि मैं अकेले थोड़ा-सा भी टाइम मिले तो मैं थोड़ा-सा अ, यूट्यूब में ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए शॉर्ट्स वग़ैरह देख सकती हूँ। अ, या अगर मुझे ज़्यादा टाइम कभी मिलता है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखना पसंद करती हूँ, अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर अ, समय हो तो मैं सब कुछ करना पसंद करती हूँ। लेकिन वही है कि समय की वजह से मैं मनोरंजन बिल्कुल अ, भी नहीं कर पा रही हूँ और समय ही नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल कि मैं मनोरंजन की तरफ ध्यान दे पाऊँ। और ऐसा भी होता है कि कभी कोई मूवी पसंद आती है तो ऐसा लगता है कि चलो घर पे ही देख लेते हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो, तो उसमें भी पता है मैं 15 मिनट की देखती हूँ, फिर उठ जाती हूँ कि नहीं मुझे पढ़ना है मैं जा रही हूँ। फिर मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ और वो मूवी ऐसे ही पड़ी रहती है फिर मैं देखती ही नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा जो अ, टाइम अ, अभी मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ या समय बिल्कुल निकाल ही नहीं पा रही हूँ, मनोरंजन के लिए और इसी सिलसिले में मैं आज आपसे सलाह लेना चाह
जी बिल्कुल। मैं आपकी परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ और मैं इसपे, अपना विचार आप को साझा करना चाहता हूँ। कि जैसे हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी है जो हमारी, तो इसमें ये कहीं न कहीं हम देख पाते हैं कि ये समस्या बहुत आम हो चुकी है, कि हम अपने लिए खास तौर पर हम अपने लिए समय ही नि निकाल नहीं पाते हैं। और हमें कहीं न कहीं समय मिलता भी नहीं है इन चीज़ों पे, कि जैसे हम कहीं आप पढ़ाई कर सकें और अ, पारिवारिक ज जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, इनके बीच हम उलझ जाते हैं। तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि, जैसे आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि जैसे रोज़ाना आप साप्ताहिक समय में आप आपको एक सारणी बनानी है, कि सबसे पहला जो आप ज़रूरी कदम उठाना है आपको, सबसे पहले तो वो आप कहीं पर लिखिए कि म सबसे पहले मैं ये चीज़ करूँगा आज उठकर और मुझे ये चीज़ आगे करनी चाहिए जिससे मुझे ज़्यादा व्यवस्थित महसूस हो सके। क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, पर फिर भी हमें अपना दिन में ध्यान देखते हैं, तो पता चलता है कि अ, हमारा समय बिखरा हुआ है। तो आप छोटे-छोटे ब्रेक तय कर लें, कि जैसे इन इन, समय में जो मेरा समय बच रहा है, इनमें मैं कुछ ना कुछ 20-15 मिनट में या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। अ, या और भी कुछ ज़रूरी काम हैं, जिनमें आपको मनोरंजन महसूस हो अ, तो आप कुछ भी इन चीज़ों पर देख सकते हैं। और आप एक ना प्राथमिकता तय करिए उस अपने जीवन में संतुलन बनाइए। अ, दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु अम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, आप प्राथमिकता तय कीजिए कि हाँ कि, हर ज़रूरी काम जो है, हम उस समय पर करेंगे और ओ आपको यह भी सीखना होगा कि आप कौन-सा काम, आपके लिए ज़्यादा आवश्यक है और जो बाद में आपको समय मिलता है, उसमें आप मनोरंजन के लिए आप, कुछ भी आप म जो आपको पसंद है, वो आप कर सकते हैं। और आप कम समय में मनोरंजन के विकल्प आप चुन सकते हैं, कि जैसे छोटे वीडियोज़ होगए, पोस्ट कार्ड होगए, ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं। और आप एक ना सीमाएँ बनाइए कि, ग ना कहना सीखिए दूसरों को, कि जैसे एक बड़ी वजह से हम ह हर किसी के मतलब अ, हम हम किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम उसे ना नहीं कह पाते या हम ना कहना नहीं सीख पाते हैं। तो जब आप अपनी सीमाएँ तय करते हैं तो, काम के समय या लोगों के लिए आपकी जो उपलब्धता है, तो तभी हम अपने लिए समय बचा पाते हैं। तो कहीं न कहीं आप स्वार्थी भी बनिए क्योर आप अप अ, अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। और जैसे आप अ, डिजिटल समय को आप अपनी अ, जीवन जीवन में आप उपयोग कीजिए। अक्सर हमें लगता है कि जैसे हमें, हमारे पास समय ही नहीं है। तो आप सोशल मीडिया पर आप कुछ न कुछ मनोरंजन चीज़ें देखते रहिए और जो सी आपनी सीमाएँ बनाइए। तो यही मेरा सुझाव है आपके लिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो।
जी। हुँ।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
जी बिल्कुल मैं आपके साथ यहीं पर हूँ और आपको किसी भी सुझाव पर आपको चाहिए, तो मैं यहीं पर हूँ। धन्यवाद।